ได้เลยค่ะ แต่จริง ๆ แล้วเนี่ยค่ะ ต้อง ต้องบอกก่อนนะคะว่า เรื่องการแต่งงานเนี่ยค่ะ ก็ เป็น น่ายินดีนะคะ แล้วคุณพ่อคุณแม่น่ะ ก็เข้าใจเลยนะคะว่า เขาอะอาจจะเห็นเราอะอยากให้เป็นฝั่งเป็นฝาไว ๆ แล้วก็อาจจะอยากมีหลานไว ๆ ก็ได้ค่ะ อันเนี้ยค่ะ ก็น่าจะเป็น คุณพ่อคุณแม่ก็เลยมากดดันให้รีบแต่งงานไว ๆ ใช่ไหมคะ? แต่อันเนี้ยค่ะ ก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจพี่มาก ๆ เลยค่ะ ด้วยความที่ยังไม่พร้อม เนาะ แล้วก็อาจจะติดปัญหาหลาย ๆ อย่างยังไม่ลงตัว ก็เลยยังไม่พร้อมที่จะแต่ง ใช่ไหมคะ? แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะทราบเลยค่ะว่า ใครเนี่ย ค่ะ เป็น อ่า ใครเป็นคนที่แบบเริ่มให้ ให้แบบว่าแต่งงานสักที เมื่อไรจะแต่ง ตอนไหนอะค่ะ ใครเป็นตัวตั้งตัวตีคะเนี่ย ระหว่างคุณพ่อกับคุณ แม่อะ ค่ะ
อือฮึ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ใช่ค่ะ อ๋อ อ๋อ